そうですね。昔の写真を見てほんとに懐かしかったり、ね、また新しい発見をしたりとか。
そうですね。なんうん、そうですよね。それこそもうね、亡くなってしまった、ね、それこそ私は祖父が亡くなってしまったのと、あと、ひいおばあちゃんですね。はい。がそう、すうーんでも、結構103歳ぐらいまで生きたんですけど、結構長生だったんですけど。そえひいおばあちゃん写っているやつとか見ると、はあ、ひいおばあちゃんだと、懐かしいとかね、なんか、くあの、背比べしてたんですよ、小さい時に。ぽげそう、ちっちゃかったので、やっぱひいおばあちゃん。てなげ、で、もう少しで抜かしそうとかって言ってたのが、気が付いたらね、なんか2倍ぐらいに私がなって、<chuckles> すごい背が高くなったんですけど、なんかそういうね、背比べの写真とか出てきたりとかして。うん。懐かしいですね。なんかその時の記憶がやっぱり戻ってきますよね。うん。
楽しいですよね。ううん。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 はあ、そうなんでか。うん、うん。 うーん。 そうですね。そしてやっぱり、なんていうんですか、時代の流れというか、ね、時の流れを感じますね。
うん。 そうですね。で、やっぱりそのね、おさっきも言ったけど、両親がやっぱを若くて、若くして私をやっぱ産んでたりするので、なんか、へ、私まだ子供いないけど大丈夫かなってちょっと焦る自分もいましたね。<chuckles>
うーん。 はい。 あ、そうなんですか。<chuckles>
はい。なんかそろそろかなとかって毎年言ってるんですけど、夫と。でもなんか、はい。あの、全然で。そ、なからなんか、あ、もうなんか、あの時にはもう2人子供いたんだ私の母はって思ったら、ちょっと焦りましたね。<chuckles>
妹さんはお子さんいらっしゃるんですか？
いないんですよ、二人とも。だからやっぱり孫を見せてあげないとなって、ちょっとやっぱ、あの写真を見て、<chuckles> 思いましたね。余計にね。うん。ね。
ああ、そうなんですか。 ああ、そうなんですか。うーん。ま、いろいろと考えるところがありますね。<chuckles>
そうですね、なんかね、時代の流れもそうですし、今の私とその当時の母とかと比べると、やっぱりちょっといむいろいろね、ちょっと頑張っていかなきゃなって、なんかまたこう身げ引き締まった感じがしました。
うそうですね。今日はありがとうございました。良いお話を。
はい。 はい。ありがとうございました。
ね。

そうですね。あの、色々なそうやって、色々な写真をね、昔の写真、自分が子供の頃の写真から、今までの色んな写真を見ていて、やはり、あの、時代背景とか、あと、さっき、あの、はね、あの、バックグラウンドの、背景の色んな、ね、あの、建物とか場所を見て色々思い出すとおっしゃいましたけど、服装なんかはどうでしょうか？
うーん。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うんうんうん。 ああ、服装とかもやっぱり違います。それこそ、自分の、やっぱり、子供なので、自分の着てた服とか、お気に入りだった服とか覚えてたりしますけど、それよりも両親とかの服装が気になりました。<chuckles> あ、ほん
ええ。 <laughs> そうですね、まだおわお若くていらっしゃったしね、その当時はね、はい。
はい。そうですね。私をにじゅうよんで産んでるので、で、父も母も同級生で結婚してるので、あの、同い年なんですけど、だから、それこそ私を、赤ちゃんの私を抱いてる時の母の髪型が、すっごいぐるぐるパーマだったりとか、それこそね、服装とかも、今では絶対着ないような、すごいド派手だったりとか。
ええ。 はい。 <laughs> ええええ。ん、その当時、それがね、トレンドだったんですよね。うーん。
ん、なんか、メイクとかもうん。そうなんですよ。だから、なんか、それにちょっと驚いたりとかして。なんかね、でもファッションって、こうね、1周回って戻ってくるとかって言いますけど、うん、なんか、でも、やっぱり、おしゃれだなと思いましたね。なんか、うーん、ま、時代を感じますけど、それはそれで素敵だなと思って。父とかもね、あの、髪型がやっぱり違ったりだとか、うーん、やっぱ、なんか、若いなっていうのを、やっぱり写真見て感じますね。うーん。
ええ。 はい、はい。 ええ。 ええ。 うん。 うん、そうですよね。じあ、両親とか、まあ、叔父叔母たちのね、若かった頃の写真見て、今の自分よりもずっと若かった頃の写真なので、うーん、ちょ
はい、はい。 うん。や、そうなんですよ。そう。だから「こん時何歳？」とか聞いたりとかして、やっぱりそこからね、こう、話が盛り上がったりするのも、やっぱりこういうね、昔の写真を見る、ね、みんなで見るって、なんか、すごいいい時間だなって思いますよね。
うん。 ええ。 うん。 うん、そうですね。いつも、あの、年上、目上だと思っていた人たちも、あの、昔はこういう青春があったんだとかね、若い頃があったんだっていうふうに、なんか、いや、あの、見直しちゃいますよね。ううーん。
うーん。 うんうん。 そうなんですよ。 はい。ね。 うーん。それこそ、私、妹がいるんですけど、あの、妹は、もう、やっぱり、私もう、妹が欲しいっていって、<chuckles> ずっといってて妹ができたので、あの、妹は、やっぱり、すっごい可愛がってたんですよ、ちっちゃい時から。だから、ん、そのちっちゃい時の妹の写真とか見ると、もう、可愛くて、可愛くて。
はい。 はい。 ええええ。 うーん。
「戻って」って、いつも <giggles> 可愛いの。
<laughs> <chuckles> 昔に、昔に戻ってって。<laughs> うん。
そうなんですよ。「ほんとに可愛かったなあ」とかって言うと、妹は「この時もでしょ」って <chuckles> いつも言うんですけど。でも、なんかね、やっぱり凄い可愛がってたので、なんかね、その時の、やっぱ、「あ、このほっぺ、こんなプルプルだったな」とか、なんかね、やっぱ思い出しますよね、ああいうの見ると。
<laughs> はい。